C'était un un mélange de de beaucoup de choses, heu, il y a eu, heu, le ras-le-bol du travail qu'on faisait tous les 2, heu, le ras-le-bol de vivre dans une grosse ville, heu, l'envie, heu, d'être plus proche de la nature, heu et aussi de pouvoir plus se consacrer à notre passion qui est, heu, l'exte heu, la l'escalade en falaise, hem et heu, donc, ce qui était pas du tout possible quand on est à Londres, heu ouais.
Ouais. Ouais. Mmh. OK. Ouais, c'est ce que j'allais dire effectivement, heu <chuckles>
L'envie de faire des horaires, heu, plus, heu, raisonnables, <chuckles> on va dire.
Mmh mh. Ouais, vous faisiez, heu, vous aviez des horaires un peu compliquées, heu, dans, mmh, dans la finance?
Ouais, moi, je travaillais, heu, ouais, moi, je faisais des semaines entre 70 et 90 heures, heu et ma copine, heu, elle est elle est trader assistant.
Ah effectivement, ouais. Tu étais trader, non? D'accord, OK.
Ouais et heu et heu, ouais, voilà, je crois que c'est c'est déjà pas mal, hein. Ah oui et aussi et si, l'envie d'avoir du soleil. Parce que voilà, Londres c'est bien, mais, heu, mais il fait pas beau et puis comme tu dis, la la France manquait quand même un petit peu. Dans le sens, heu, tout ce qui est gastronomie, heu, le f le pouvoir d'achat aussi, le fait de pouvoir se faire un restaurant, heu, un un un petit, heu, une petite brasserie, heu, où ça va être très bon et sans se ruiner. Par rapport à Londres où heu, si tu veux manger quelque chose de correct, heu, c'est minimum, heu, 100-100 £ pour 2 personnes, hem
Mmh, ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, voilà, tu tu vends un rein en même temps, donc heu, effectivement, ouais. Mmh mh.
Voilà, c'est ça. Ouais, la logique c'était, heu, on gagne très bien notre vie mais, heu, au final, on vivra mieux en rentrant en France en gagnant moins d'argent, heu et en plus, on fera vraiment ce qu'on a envie s quoi.
Ouais. Ouais. Bah oui, parce qu'effectivement, même si vous gagnez bien votre vie lorsque vous étiez en Angleterre, heu, après, si la vie est très chère, forcément, heu, bah, au bout au final, heu, ça revient au même, quoi, je veux dire. Ouais.
C'est ça. Bah, d'un d'un point de vue pouvoir d'achat, heu, je pense que, heu, on gagne beaucoup moins aujourd'hui mais je pense qu'on a plus de pouvoir d'achat que quand on vivait à Londres.
Ouais. Ouais et puis une meilleure qualité de vie aussi?